O frango inteiro no forno, tipo, a 180, 190 graus, ele vai mais ou menos uns 45 minutos.
Tá, aí ele vai tá completamente assado por igual. Certo. Certo.
Ele vai tá assado. Uhum. Mas isso varia muito de forno pra forno, né, que tem forno que assa de um lado, não assa do outro. Então, aquelas várias problemáticas que toda casa tem. Exato. Aí, tem que virar.
É. É. Você tem tem que conhecer o seu forno muito bem, né? E isso pra tudo, né, mesmo para um bolo, mesmo você precisa conhecer o seu forno mesmo, né.
Uhum. Pra tudo, eu aqui em casa sei que o meu forno, ele assa mais de um lado que do outro, então, quando chega na metade do cozimento, eu viro a forma.
Ah! Você vira a forma? E não tem aquela história de você abrir o forno no meio do do do tempo e aí, o bolo murchar, né? Não.
Sim. Ah, nunca murchou, viu? Vou te dizer, eu abro direto e eu trabalho com bolo, eu vendo bolo, né. Tipo, o mais importante é você não abrir nos primeiros 10 minutos, que é quando ele começa adaptando. Depois disso vambora. <laughs> É rapidinho, sabe, abriu, virou, fechou.
É. Olha. Certo. Tá. Ah, tá bom. Tá. Uhum. E e falando de bolo, você vo você falou que você faz bolo pra vender, então, você já faz bolo bastante tempo?
Sim. Aham. Uns 10 anos mais ou menos.
Olha, bastante. Teve assim algum alguma algum perrengue? Algum erro de principiante? Alguma coisa que aconteceu desse tempo que você gostaria de de compartilhar?
<laughs> Nossa! Teve. Eu tive problema fazendo eu não geralmente eu não pego nenhuma ordem de último momento, eu sou muito certinha, eu gosto de ter o meus horários certinho, tudo programado, pra não ter problemas, né. Uma cliente
Hã. Tá. Tá. E uma ordem ulti de último momento, seria quanto tempo? Mais ou menos. Ah!
Para o dia seguinte, tipo, 12 horas depois. <chuckles>
Certo, se a pessoa liga hoje e fala assim: "Você tem como fazer pra mim, um bolo pra amanhã, meio-dia?". Ah, beleza. Então, você não é daquela daquelas confeiteiras que têm massas de bolo congeladas, né, para um uma eventual, eh, emergência? Tá, é tudo fresco.
Eu falo não. Eu falo não. Não. Não, não. As massas de bolo congelada que eu tenho, são para o meu uso próprio, tipo, para minhas criança levar para escola, para os para as minhas emergências, né, se eu tiver que trabalhar a mais, mas para as clientes, eu faço questão que eles sejam fresquíssimos, sabe? Então, quando me liga para coisa de último minuto e ainda quer o bolo super decorado, sabe. Que se é um bolo simples e eu realmente tô fazendo nada hoje, ok, até encaro. Mas não era o caso, porém a cliente me ofereceu o dobro do que eu ganharia. Aí, eu fui fazer. Só que naquele bendito dia, <chuckles> o bolo caiu no chão. <chuckles>
Certo. Certo. Tá. Tá bom. Tá. Ok. Ai. <laughs> Aham.

U depois de pronto?
Depois de pronto e decorado, entendeu?
Meu, e aí, como você fez? Ah lá, tá vendo. Se tivesse o bolo congelado você tinha. <laughs>
É e aí, é, não tem o que fazer. Entendeu? Se tivesse aquele congelado já ia. É, mas não tem não tem pra onde correr, tipo não dormi, tive que entregar o bolo, porque eu geralmente não entrego, né, então eu trabalhei a noite toda, a manhã toda, porque a cliente viria pegar no horário do almoço e no horário do almoço ainda não estava pronto, então a minha sugestão foi: "Olha fazemos assim o evento é às 17h. Eu me responsabilizo de levar até o evento.
Né, já salvava. Tá. Olha. Tá.
E aí, eu recuperei um tempinho pra dormir, pra decorar o bolo. É terrível, mas acontece.
Uau. É, porque você tem que esperar o processo, não dá pra você fazer o bolo e já decorar ele com ele quente, você precisa de um tempo, né.
Exato. Não dá, exatamente na na pasticceria, né, na padaria a gente até consegue a gente tem aquele ultra congelador, em casa não.
Tá. Uhum. Ah tá, tá. Mas no fim dos do no fim deu tudo certo, né. Você entregou?
Deu, deu tudo certo eu não dormi, fiquei morrendo de raiva de mim mesma de ter pego essa ordem, nunca mais faço isso, não mesmo.
Você entregou? Aprendeu a lição da forma mais difícil. <laughs> Ai mas que interessante, olha, foi muito legal ouvir a sua história, obrigada por compartilhar esses, ah, seu conhecimento de cozinha, né. E até uma próxima quem sabe. <chuckles>
Exato. <laughs> Imagina.

É um processo longo, é um processo chato, porém, é um processo que, durante a semana, você nota a diferença. Porque todo dia cortar pimentão, cebola, alho aí os temperinhos fresco que aí, quando você vai procurar na geladeira aquele temperinho, cheiro-verde, salsinha, salsão "Ai, murchou. Tá ruim." Não. Entendeu, não, o meu não tá ruim, não. O meu tá no congelador, entendeu. Eu congelo tudo. Então eu acho que o passo principal, o bê-á-bá é esse.
Tá. Uhum. Uhum. Certo. Pois é. Aí, já era. <laughs> Aham. Tentar. Entendi. Uhum.
Ter a tua base já toda congelada. E toda conservada pra quando você quiser cozinhar todo santo dia, entendeu.
Tá. OK. Certo. Uhum. E e você tem, assim, eh, algum prato que você acha que que é básico na que todo mundo deveria saber, vai, tipo, a algum prato ou até 2 ou 3, que a que todo mundo, sem exceção, deveria saber cozinhar?
Uhum. <laughs> Arroz. <laughs> Arroz é o número 1. Arroz eu acho que o mundo todo come arroz, né.
Ah, é? Por quê? O mundo todo come arroz.
E o povo come arroz de modos super diferentes, e cozinha o arroz. É. E a forma de cozinhar também varia muito. Eu sou filha de argentino.
De modo diferentes. É verdade. É. Aham. Aham.
O meu pai cozinhava o arroz como quem cozinha o macarrão.